อา ค่ะ เป็นยังไงคะ?
เขาอะ เอ่อ เขาอะ เออ ได้ค่อย ๆ เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง อ่า จากซูเปอร์ไวเซอร์ เป็นผู้จัดการ แล้วค่ะ พอเรา เราอะ เอ่อ เขาเป็นผู้จัดการ เราก็ยังอยู่ซูเปอร์ไวเซอร์ ทีเนี้ย อ่า จน 6 ปีอะ เขากำลังได้รับโพรโมตไปเป็น เอ่อ ผู้ช่วยผู้อำนวยการก็คือ เอ่อ ผู้ช่วย RM อะค่ะ นั่นน่ะค่ะ เรายังอยู่ เรายังอยู่แค่ซูเปอร์ไวเซอร์อยู่เลย แต่เพื่อนกำลังจะไปเป็นผู้ช่วยผู้จัด เอ่อ อ่า Resident Manager หรือว่าผู้ช่วย ผู้อำนวยการแล้ว นั่นแหละค่ะ มันก็เลยรู้สึก โอ้โฮ มันกดดันมากเลยค่ะคุณ เอ๊ะ เรายังอยู่แค่เนี้ย ทำไมเพื่อนเดี๋ยว บ ก้าวหน้ากว่าเราไปไกลจังเลย อะไรอย่างเงี้ย เนี่ยค่ะ เราก็เลยแบบ 4 อย่างเนี่ยค่ะ มันก็เลยแบบ หือ ไม่ได้แล้ว ฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้ว <chuckles> เออ ฉันอยู่เฉย ๆ ไม่ได้แล้ว จะรอแบบว่าเมื่อไหร่เขาจะแบบว่า เอ่อ เอ่อ ก้าวหน้าสักที อะไรอย่างเงี้ย หรือว่าเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งให้เราสักทีอะ อย่างเงี้ย เราก็เลยแบบ อืม มองหางานใหม่แล้ว อือฮึ
อืม อา อือ ๆ ๆ อา เข้าใจ อา แล้ว แล้วจากใน 4 อย่างเนี้ยค่ะ โอเคล่ะเนาะ มันก็เป็นตัวที่ทำให้คุณเนี่ยตัดสินใจได้แล้ว โดยเฉพาะข้อ 4 ที่เหมือนแบบว่าคุณมองเพื่อนในวัยเดียวกันที่เริ่มงานมาพร้อมกับคุณเลย แล้วก็เป็นเพื่อนต่างโรงแรมกันเนี่ย ได้ขึ้นไปเกือบแบบจะ จะเป็นตัวสูงสุดแล้วนะ แต่คุณยังอยู่ในแบบขั้นตอนที่ 2 อยู่เลย อย่างเงี้ย มันก็เลยเหมือนแบบ เออ มันก็เหมือนเกิดความน้อยใจอะเนาะ อันเนี้ยก็คือเข้าใจได้ อา แต่ตอนที่คุณตัดสินใจจะลาออกอะ คุณได้คำนึงถึงแบบพวก เอ่อ มีการ เตรียม เตรียมแผนรับมือยังไง? เหมือน อ่า รายได้ที่หายไป หรือว่าคุณต้องหาที่ที่แบบ เหมือนรองรับคุณได้ก่อนอยู่แล้ว แล้วคุณค่อยลาออกอะค่ะ
อือฮึ ค่ะ อืม อืม ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ ยังอยู่แค่ต้น ๆ อยู่เลย อืม อือฮึ